Ah bene. <coughs>
Qui dev'ess però dev'essere un come una bella botta, mi sa, di adrenalina eh?
È bello, eh. Diciamo che è nato tutto perché abbiamo siamo andati con un amico a fare, mhmm, <tsk> uhm, lo skyline, quello con no lo sky okay, capi quello con la fune, che però è molto la zipline infatti no, lo skyline è proprio un'altra co <chuckles> Eh, sì infatti. Ehm, lo zipline, che mi aspettavo essere un pochino, sai, più adrenalinico; infatti ero abbastanza tranquilla quando siamo andati a fare ehm, quindi non mi ha dato quella giusta dose di adrenalina. Ett esatto, ho etto: "Okay, vado a fare il Bungee jumping." E la settimana dopo sono andata a fare il Bungee jum proprio diretta e e devo dire che è stata 'na bellissima esperienza, lo rifarei molto volentieri. <smacks lips> Sì sì.
Okay. Zipline, com'è? Eh. Eh no, ma avevo capito. C'eravamo intesi, anch'io non sapevo se se si chiamasse in una maniera un Ah-ah. Okay. T'ha detto: "Ma che è sta robetta? Non siamo a livello", eh? Boom. Okay, okay. Eri eri da un ponte da dove ti sei lanciata? Ah-ah.
Da un ponte, sì, da un ponte all'altezza di 100 metri.
Ah-ah.
Sotto c'era il fiume e sì sì, mi ha accompagnato una mia amica che mentre aspettavo di essere imbragata mi diceva: "Ma ripensaci, ma sei sicura?" Cioè <chuckles> no, no, no, mi ha solo accompagnato. Cioè proprio la dose di coraggio che ti serve, capito: "Ma ripensaci, ma chi te lo fa fare?" Io no, imperterrita non mi sono fatta convincere. Ho detto: "No, no, lo devo fare." E mi sono stupita perché pensavo che comunque, salendo sulla pedana che sei oltre il ponte, no, ti dicono: "Non guardare sotto", molta gente prima titubava molto, mhmm, perchè magari qualcuno si è lanciato prima di me, una ragazza ha rinunciato. Ho detto: "Mo vado là sopra e non MHMM, cioè non me la sento."
Okay. <chuckles> <giggles> Ah perché l'hai fatt lei non l'ha fatto, eh? Eh. Okay. Eh esatto, esatto. Ah-ah. Ah-ah. Eh ecc Ecc eh, è che ne sai come reagisce il corpo, il cervello, eh.
Esatto, invece devo dire che, una volta salita sulla pedana perché poi quelli ti dicono: "Guarda avanti, guarda l'orizzonte, quando sei pronta contiamo fino a 3." Quindi stavo lì, ho guardato sotto, ho guardato davanti e gli ho detto io ho fatto: "Vabbè quando posso andare?" Con tutta la tranquillità di questo mondo. Fatto: "Quando vuoi vai." E so e ho saltato, senza pensarci troppo.
Ah-ah. Okay, okay.
<smacks lips> Allora è stato molto bello, devo di che penso di non essermi mai sentita viva, così viva. <laughs>
<chuckles> Ecco infatti volevo chiederti il post, che botta
Sì, quando e beh, a diciamo che fino a quando non fai il primo rimbalzo perché poi, uhm, almeno se rimbalzi dici: "Okay a la fune ha retto, è la giusta lunghezza <laughs> è andato tutto bene." Ehm, è sta na botta di adrenalina incredibile. F cioè penso di non averla più riprovata, uhm, in vita mia; e poi una volta che t comunque ti sganciano perché ti sganciano sotto, ehm, comunque tremavi, ma tremavi per l'adrenalina, per il fatto mi mi sentivo proprio viva. Dicevo: "Cavolo, guarda che cosa ho fatto." E ed è stato stato molto bello, sì.
Eh. Ha retto. Eh-eh. Eh beh. Ah-ah. Eh. Ehm, insomma.

Eh, ci credo, è una bella uhm, è una bella prova di cora questa sì che è una prova di coraggio veramente di di un certo livello. E, quindi, ti sganciano da sotto al fiume e via?
Sì. Sì, sì. Sì, per lo meno, sì. Quello che ho fatto io, invece, che no perché credo ci sia qualcuno che ti ritira sopra. Sì, invece questo c'era l'operatore sotto che mi ha preso, m'ha mi ha allungato sul tappetino, ha sganciato i piedi. <clicks tongue> Infatti mi ha detto: "Siediti qua, guarda quello che si lancia dopo di te", quindi vederlo pure da sotto, fa anche un altro effetto, no? E vedere la distanza ch che a cui arrivi al suolo, no, dici: "Cavolo, <laughs> poco poco di più e stavo nel fiume", ehm, però è stato bello, veramente bello, lo rifarei.
Ah-ah. Che ti recuperano anche da sopra, okay, okay. Ah-ah. <chuckles> Eh, eh, eh. Il salto che hai fatto, eh, eh. Mh, eh. Eh t t'è venuta la voglia anche di rifarlo, t'è s lo rifarai?
Sì, sì, lo rifarei sì, e mi è venuta anche la voglia di provare a fare con il paracadute.
Eh. Eh, infatti, dicevo, a questo punto il prossimo step è il paracadute. Un mio amico, infatti, ha fatto questo ha ha iniziato bungee jumping e poi si è lanciato col paracadute.
Esatto, è quello, sto puntando. Eh sì, deve essere pure quello bello. Infatti, ci sto ci sto pensando da un po' di tempo, lo devo fare, lo devo fare.
Eh. Sì, ehm, comunque complimenti, complimenti. E poi dopo come ti sei sentita quel giorno lì? La sera do cioè la sera stessa, co co cos'è? Camminavi sulle nuvole? <chuckles> <chuckles> Ehm, ti fai la botta d'adrenalina, è una è una droga pesante. <chuckles>
Sì. <chuckles> Grazie. Ma stavo a m sì, stavo a mille, stavo a mille, stavo veramente euforica tutta, sembra chissà che cosa dovevo fa che mi ero fatta, no, Eh, sì, capito? Stavo proprio: "Oddio, sì", ma pure il giorno dopo, tutta bella pum pimpante, <chuckles> camminavo 3 metri sopra il suolo. Sì, no, è stupendo, io lo consiglio, ecco, anche per per quello che provi dopo.
<chuckles> Eh.

Mh, mh, mh, mh, mh.
Quindi sì, sì, ci sta, ci sta. Oppure
Eh, pre esempio poi ci sono, parlando sempre di paure, io, uhm, ci sono delle pe è incredibile come alcune cose siano irrazionali. C'ho un un amico che, no, lui non è ancora ha 40 anni ormai ino inoltrati, non ha mai preso un aereo, non riesce a salire in un aereo. E anche quelle insomma, son belle botte se ci pensi eh.
Ah-ah. Ah. Vedi. Eh sì, beh quelle sì, sì, devo dire che p sono anche paure che ti, mhmm, ti "precludono", no, tra virgolette, perché comunque sì, è vero, puoi raggiungere tutto con altri mezzi perché ormai però quanto tempo ci vorrebbe, cioè, e lo faresti mai, pre esempio? Non lo faresti.
Eh sì, sì, sì, sì. Eh no.
Perché un po' diventa là diventa complicato. N non ci se la fa. Dovrebbe prendersi qualcosa per stare rilassato.
Sì, sì, sì, sì. Eh. Eh infatti, infatti, però evidentemente non riesci neanche a fà il tragitto dalla macchina, secondo me, dalla paura, all'aeroporto, è così. Ehm, è è tipo quello dell'A-Team che lo che lo gli facevano il latte o gli facevano l'iniezione, non so se l'hai mai visto. Eh, narcotizzato. <chuckles> Secondo me l'unica maniera è narcotizzarlo e prenderlo di peso da casa gua
<chuckles> Se no dovete prenderlo di forza Eh beh, bravo lo dovete prendere, lo bendate, lo fate salì su un aereo, una volta e esa Eh sì certo, tipo rapimento.
E parlando sempre invece di ac anche coraggioso, se vogliamo io poi, mhmm, ci salutiamo e una cosa che fa che magari, mhmm, f che è più facile fare da ragazzo è quando ho lasciato diciamo l'Italia per andare a lavorare all'estero, che praticamente avevo finito da poco la, mhmm, la scuola e lì praticamente in 2 settimane decisi di andare a vivere da un'altra parte. Cosa che, insomma, ehm, mi è sempre stata attribuita come coraggiosa, ma che per me non non non non richiedeva chissà quale sforzo, ecco. Ehm, però ecco, capisco che crescendo magari ora ritornare via sarebbe un po' più difficile. Non so se si può parlare di coraggio o altre cose, a volte anche un balance di quello che lasci e di quello che magari puoi andare a ottenere, no?
Ah-ah. Sì. Mh. Eh que eh, però tante volte sì, per qualcuno è una forma di coraggio, come pre esempio banalmente. Sì, pure io che, mhmm, que mi dicono: "Eh, hai avuto coraggio", però non lo n non la vedo tanto così, il fatto che magari mi sono aperta un'attività
Però ecco sì, esatto, esatto. Eh beh, beh.
al al giorno d'oggi che comunque sì è vero, i tempi sono quelli che sono e mi hanno dato della folle, mi hanno detto:" Certo che hai avuto coraggio."
Beh Sì.
Però secondo me è più il fatto di dire: "Preferisco provare piuttosto che rimanere col dubbio", no?
Beh, quello è Sì, sì.